بس هل اليونان بقى ما فيهاش أماكن يعني المعروف إن اليونان قريّبة من مصر، لإن هُم الاتنين على البحر المتوسط وما بينهم تاريخ كتير مشترك، زي مثلًا اللي كان في مصر هنا كان بيحكمها يونانيين فترة، ومصر كانت يعني كان في ت على طول علاقة ما بين مصر واليونان، فما بتحسيش إن في حِتت في اليونان قريّبة من مصر أو بتدّيكِ نفس الجو؟
طبعًا، أكيد اليونان فيها نفس الطبيعة اللي موجودة عندنا في مصر، فيها فيها جمال ال ال الخُضرة والجبال الخضرا بقى، يعني سِينا جبال جبالها صحراوية، لأ في في اليونان الجبال خضرا، والبحر و نَفْس الطبيعة المفتوحة الجميلة، هي موجودة، لكن ز تقدر تقول إن أنا كان منْبع الشعور بتأثير الطبيعة عليَّ و وقد إيه بتخلّيني أرْتاح نفسيًا، كان كان نُوَيْبع، فتلاقيني دايمًا لمّا بافكّر باحب أرْجع ل ليها تاني. لكن أنا ما يمنعش إن أنا هنا
إمم. آه. إمم. إمم. هو كمان نُوَيْبع نُوَيْبع تاريخيًا برضه يعني يُقال إن سيدنا موسى لمّا ربنا شق له البحر، كان في الحتة بتاعة نُوَيْبع آه، وغير إن كان فيها أنبياء كتير وبتاع، فهي أرض تاريخها
أرض الأنبياء، آه، يعني هي أرض الأنبياء، سيدنا يوسف، وسِتِّنا مريم، و لأ هي أرض الأنبياء، آآ، بُصّ الطبيعة تقدر
إمم، مضبوط، آه. إمم. وخصوصًا كمان برضه يعني المصريين بي بيعِزّوا نُوَيْبع أكتر، عشان التضحيات اللي المصريين عملوها علشان يسْترْجعوا نُوَيْبع، إن هي كانت ك فترة من الفترات كانت مُحتلة، وهم حاربوا الاحتلال، فنُوَيْبع أعتقد المصريين في روابط كبيرة أوي ما بينهم وما بين حتة زي
آه، في في مواضيع كبيرة جدًا أصلًا في الأمور دي، لكن خلّينا نرْجع تاني برضه أ أشرح لك وأوضّح لك قد إيه الاتجاهات ال ال يعني الرياضة الحديثة بدأت تتّجه حقيقي لصحة الإنسان نَفسيًا، أكتر من جسديًا، يعني آه، آه الMeditation مثلًا، والتنفُّس العميق، إنك ت تنظّم نَفَسَكْ بطريقة معيّنة، إنك تسمع صوت نَفَسَكْ بشكل معيّن، كل الحاجات دي بقى لمّا بدأت أوجِّه لها اتْوجِّه لها، أنا حسيت إن هرمونات جسمي نفسها بدأت تِضبُط.
اه. إمم. إمم. زي الyoga والpilates والحاجات دي؟ إمم. إمم. إمم. إمم. إمم.

ممكن تحكي عن العلاقة بين الصحّة النفسية والطبيعة زي مثلًا، البحر والنيل والجبال والخُضرة وكده يعني؟
إمم، الصحّة النفسية والطبيعة. بُص أنا كنت زمان الموضوع بالنسبة لي ما كنتش ي بادّي له تركيز أو ارتباط ببعض أكتر يعني، كنت باحس إن أنا نفسيًا بتيجي بالم حاجات ال المعنوية أكتر يعني، إن أنا أكون مِرتاحَة في الكلام مع حد في الأشخاص. لكن ما كانش من عادتي إن أنا باربطه بالطبيعة.
إمم. أيوه. إمم، إمم. امم.
لحد من تقريبًا كده، 5 سنين
أيوه.
آآ حد من اصحابي، كان طالع camp
امم.
وقال لي "إيه رأيِك تنضَمي لينا ونطلع نقضّي يعني إيه أسبوع كده" بس
كان الcamp ده إيه فين في سينا والّا كان ف فين بالضبط؟ آه فين في سينا؟
آه، سينا <chuckles> الcamp كان في نويبع. إمم.
آه نويبع.
إمم. بس
آآ هي نويبع آه هناك الكامبات بتبقى آه بتبقى هناك كمان ما بتبقاش ب ب بُنى حضَري أو كده صح؟ ما بتبقاش بقى بُنى حضَري بتبقى امم، آه يا ريت.
كان كل الطبيعة. هاحكي لَك أنا أهو إيه اللي بيبقى هناك. آه، هاحكي لَك كل اللي بيبقى هناك. كانت من شروط الcamp إن إحنا، بنسلّم التليفون وبنستِلمُه ساعة واحدة بس في اليوم.
إمم.